अच्छा तो अ, जब से अ, मैं पढ़ाई कर रहा था और कहीं न कहीं अ, पढ़ाई करने के बाद मैं मैंने परीक्षा भी दिया और उसके बाद कहीं न कहीं मुझे पता चला अ, कि जो मैं गलती कर रहा था, वो ये थी कि अ, मैं पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहा था। कहीं न कहीं बाकी कामों में ज़्यादा ध्यान दे रहा था, तो जब से मुझे पता चला कि मेरी गलती है और मुझे इस गलती से आगे बढ़ना चाहिए अ, तो फिर मैंने फिर से शुरुआत की और कहीं न कहीं अब मुझे पता चल गया है, कि जो मेरी गलती थी, वो ये थी कि मैं पढ़ाई के साथ-साथ दूसरे काम भी बहुत अच्छे से कर लेता था। लेकिन पढ़ाई मैं अच्छे से नहीं कर पाता था, तो कहीं न कहीं अ, मैं विद्यार्थी हूँ, मेरे जीवन में जो पढ़ाई है, वही मेरा काम है और जो मेरा लक्ष्य है, वो यही है कि मुझे एक सरकारी नौकरी भी करनी है, तो कहीं न कहीं म मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है अ, कि ये मेरे लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण है और बाकी काम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो हालाँकि, इस गलती से मुझे सीख तो मिल चुकी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसी गलती में फिर कोई और गलती अगर करता हूँ, तो उससे मैं बाहर कैसे आऊँ? या फिर अगर कोई गलती हो चुकी है, तो मैं फिर से नया शुरुआत कैसे करूँ? तो इस विषय में आज मुझे आप बताइए कि कैसे मैं गलतियों से सीख सकता हूँ? और एक नई शुरुआत कर सकता हूँ?
बि बिल्कुल जी। हुँ, बिल्कुल मैंने आपकी चीज़ें समझ रही हूँ। देखिए जो आपकी परेशानी है वो आम परेशानी है, क्योंकि विद्यार्थियों का जीवन ऐसा ही होता है जहाँ पर हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, हम बहुत कुछ पढ़ाईयाँ भी करते हैं, बहुत सारी हमारी अपेक्षाएँ भी होती है। पर फिर वही है कि देखिए काम भी ज़रूरी है ऐसा लगता है कि थोड़े पैसे कमाना भी ज़रूरी है, थोड़ा घर वालों के साथ क हाथ बटाना भी ज़रूरी है, थोड़ा अपने भाई-बहनों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो बिल्कुल, देखिए आप परेशान ना हो उ इए हम आपकी बातों का ज़रूर अ, समाधान निकालेंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी, कि ये जो आपकी फिसलन है, ये हाल ही की है या कुछ ऐसी पुरानी आदतें हैं या ये चीज़ें ऐसे पहले भी हो चुकी हैं? तो कुछ आप ब बताना चाहेंगे जिससे मैं आपकी चीज़ों को बेहतर समझ सकूँ?
जी, बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो मेरी फिसलन है या फिर जो यूँ कहें तो जो मैंने गलती की है अ, पढ़ाई से लेकर के तो मैंने 1-2 बार ही गलती की है कि मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया हूँ या फिर यूँ कहें तो मैं बाकी कामों पे ज़्यादा पूरा ध्यान दे दे दे देता था और कहीं न कहीं पढ़ाई मेरी ढंग से नहीं हो पा रही थी अ, तो कहीं न कहीं परीक्षा में मेरे सही अंक नहीं आ पा रहे थे तो मैं पास नहीं हो पा रहा था। तो हालाँकि पढ़ाई तो मतलब मुख्य जो गलती थी वो मैंने गलती की ही है और कहीं न कहीं अब मैं उसे सीख रहा हूँ और बाहर भी निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अ, तो हालाँकि अभी भी मैं परीक्षा में उतना अच्छा नंबर नहीं ला पा रहा हूँ, तो मेरे से गलती हो रही है, और मैं सीख रहा हूँ, बिल्कुल। और देखिए जैसा आपने बोला कि ये जो उम, फिसलन है ये आपसे पहले हुई है? तो बिल्कुल पहले भी हुई है, जैसे अ, मैं अ, एक एक मेरे से और ब अ, बड़ी गलती हुई थी कि अ, बहुत साल पहले मतलब एक साथ हम 4-5 दोस्त थे, हम लोग जा रहे थे कहीं पे। तो वहाँ पे जाने की अनुमति जो है, मेरे परिवार से मुझे नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पे मैंने दूसरा प्लान बना करके कहीं न कहीं अ, गलत चीज़ बता करके कि मैं गलत जगह मतलब एक जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है जाना। अ, कॉलेज के लिए जा रहा हूँ, तो एक तरीके से मैंने गलती की थी अपने अ, परिवार से जो निर्णय है वो बदल करके मैंने वहाँ पे गलती ज वो गलती की थी, तो फिर उससे मुझे सीख मिला कि अ, कहीं न कहीं जो आप ग दोस्तों के साथ जो फैसले लेते हैं, ख़ास करके जो एक तरीके से आप पूरे समझदार नहीं होते हैं और ख़ास करके घूमने-फिरने में जो आप निर्णय लेते हैं, परिवार के खिलाफ जाकर के। तो वो जो गलती है वहाँ से फिर मैं सीखा था और देखिए गलती मेरे साथ होती रहती है, और हालाँकि छोटी, बड़ी गलती तो मैं करते रहता हूँ, लेकिन अ, सबसे अच्छी बात ये है कि मैं जो है उससे सीख भी लेता हूँ। लेकिन जो अभी वाली गलती है मेरी ना, जो मैंने बताया आपको अ, कि मैं परीक्षा में कहीं न कहीं अच्छे परिणाम नहीं ला पा रहा हूँ और मैं बाकी कामों पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ। तो उसी पे मैं आपसे चाहता हूँ कि थोड़ा-सा मुझे बताइए कि अगर मैं नए तरीके से शुरुआत करना चाहता हूँ, तो कैसे मैं क्या कुछ कर सकता हूँ?
अच्छा जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अ, बिल्कुल मैंने आपकी चीज़ें अ, समझी है यहाँ पर, पर देखिए अ, ग़लतियाँ तो सबसे होती हैं, हम माँ-बाप से झूठ बोल के बिल्कुल कॉलेज के समय में जाते ही हैं बाहर, ये आपका ही नहीं, ये सबका है। पर आपने उससे सीख लिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्या फिसलने के बाद आप क्या करते हैं सबसे पहले? आपको कैसे समझ आती हैं चीज़ें कि आपने थोड़ी-सी ग़लती कर दी है, या पहला आपका क्या इसमें प्रभाव होता है?
जी, बिल्कुल। अच्छा। जी। जी, देखिए अ, ग़लती में अगर अ, जो फिसलन हो जाती है कहीं न कहीं, उसके बाद अ, समय सिखा देता है, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। तो समय जब बीतता है, तो पता चलता है, नहीं, ग़लती हुई थी, और फिर वो ग़लती दोबारा नहीं भी होनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश भी करता हूँ कि अ, मैं चीज़ों को सुधार के रखूँ, दोबारा ग़लती ना हो अ, ख़ास कर के अ, मैंने कई बार अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, तो वो भी ना वो, भी मेरी ग़लती ही है कि मैं अ, सही तरीक़े से अ, चीज़ों को नहीं बता पाता हूँ। शायद मैं डरता हूँ कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे, तो इस वजह से जो ग़लती है ना, वो मुझसे हो जाती है। और सच बताऊँ तो, 1 बार ग़लती हो जाती है, 2 बार हो जाती है, फिर जब बार-बार ग़लती होने की चांसेस ज़्यादा होने लगती हैं ना, तो फिर ऐसा रहता है कि आपको सीखना ही पड़ता है। तो कहीं न कहीं अ, मैं जो उचित कदम लेता हूँ, यही लेता हूँ कि मैं सीख लेता हूँ कि नहीं मुझे ग़लती नहीं करनी है, पर अभी हाल-फिलहाल में जो मेरे साथ स्थिति हो रही है ना, वो ऐसी है कि अ, मेरा एग्ज़ाम भी है, और सच बताऊँ तो मेरा कुछ महीने बाद एग्ज़ाम है, और उसके लिए मैं अ, पूरी तरीक़े से पढ़ाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे अ, कहीं न कहीं मुझे भटकाव है, और जो मोबाइल है, बाकी जो चीज़ें हैं अ, जैसे मोबाइल में ज़्यादा लीन रहना और मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो कहीं न कहीं मैं खाली 3-4 घंटे ही पढ़ पा रहा हूँ और ज़्यादा समय मेरा बाकी चीज़ों में चल जा रहा है, फिर से मैं वही ग़लती लग रहा है मुझे कर रहा हूँ। तो आप मुझे थोड़ा बताइए कि ये जो अ, मेरा जो पैटर्न है चीज़ों को जो नेगेटिव पैटर्न है, इसको मैं कैसे सही तरीक़े से करूँ, इसको तोड़ कर के मैं कैसे बाहर निकलूँ और एक नई शुरुआत कैसे करूँ? क्योंकि शुरुआत तो मैं हर बार करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं, वो खाली अ, शुरुआत तक ही बेहतर रहती हैं, जैसे आगे-आगे समय बीतता है, वो चीज़ें फिर से उसी पैटर्न में जो नेगेटिव पैटर्न है, उसी में फिर घूमने लगती है। तो आप मुझे थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए कि इससे मैं क्या बेहा कैसे बाहर निकल सकता हूँ, और क्या उचित ले कदम ले सकता हूँ?
जी। अच्छा। हुँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने आपकी चीज़ें समझ ली हैं। तो आप मुझे बस अ, जल्दी से बता सकते हैं कि आप किस बात से सबसे ज़्यादा शर्म या किस बात से गिरावट महसूस होती है आपको फिसलने के बाद? या जैसे कि आपने बताया अपने घर वालों को अ, ना बताना, तो आपको कैसा महसूस होता है उस समय पे?
जी देखिए अ, महसूस तो मुझे काफ़ी अ, शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि नहीं ये गलती मुझसे हुई है, ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अभी जैसे एक और आपको मैं एक बात बताऊँ, तो देखिए, कुछ हुआ ये था कि अ, मैं एक जगह पे चला गया था और मैंने अपने परिवार से नहीं बताया था कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ अ, फिर बाद में मैंने बताया कि मैं इस जगह पे आया हूँ, तो वो गलती भी मुझसे हुई थी मुझे परिवार वालों को बराबर बता देना चाहिए था कि मैं इस जगह पे गया हूँ। हालाँकि मैं बता मैंने बताया था उनसे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने एकदम अच्छे से नहीं बताया कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। वैसे में कहीं न कहीं परिवार वाले चिंतित भी हो जाते हैं कि हमारा जो बच्चा है, वो कहाँ गया? किसके साथ है? तो ऐसे हालात में जो गलतियाँ हो जाती है ना फिर उनसे सीखने को ही मिलता है, तो अब मैं इतनी ज़्यादा गलती कर चुका हूँ कि कहीं न कहीं मुझे सीखने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। तो बस यही है कि मैं अ, फिर से शुरुआत अच्छे से करना चाहता हूँ और शायद इसीलिए मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा बताइए कि अगर मैं विद्यार्थी हूँ और मैं पढ़ाई भी करना चाह रहा हूँ और मैं पढ़ भी रहा हूँ। हालाँकि, जितना चाह रहा हूँ उतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा कम पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप मुझे थोड़ा-सा बताइए कि मैं क्या कुछ बेहतर कर सकता हूँ, खास कर के जब मैं अपने लक्ष्य को लेकर के कुछ सक्रिय करना चाहूँ और एक तरीके से अगर मैं चाहूँ कि ये जो मैं बार-बार फिसल जाता हूँ, इन सब चीज़ों में ना फिसलूँ, खास कर के अगर बात करूँ तो, दोस्तों के साथ उठना-बैठना या फिर जो मैं घूमने जाता हूँ, कहीं न कहीं अगर घर में रहता हूँ, तो मैं मोबाइल चलाता हूँ एक तरीके से जो नेगेटिव पैटर्न है ना इसमें बार-बार मैं उलझ जाता हूँ और इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता हूँ, शुरुआत करता हूँ और काफ़ी हद तक अच्छा भी करता हूँ, 1 आध महीने अच्छा चलता है फिर उसके बाद वही चीज़ वापस होने लगती है। तो कहीं न कहीं ये जो चक्र है ना ये मुझे अपने अंदर एकदम समा लेती है और मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करिए और बताइए कि इससे मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ?
ए उ, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल अ हुँ, बिल्कुल मैंने आपकी सारी चीज़ें समझ ली है, सारी चीज़ें सुन ली है। और जो आपकी परेशानी है उसको मैं आपको यहाँ पर ये सलाह देना चाहूँगी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ना क्या करिए, आप सबसे पहले एक लिखना शुरू करिए कि आपका क्या समय है? आप किस समय से लेके किस समय तक पढ़ना चाहते हैं? किस समय से लेके किस समय तक आप फ़ोन चलाना चाहते हैं या बाहर घूमना चाहते हैं? तब आपको पता चलेगा कि समय क्या है? समय मुझे कितना दे रहा है? और मैं कितना वो चीज़ें कर रहा हूँ? जब आप सुबह उठ के सिर्फ़ आप ये 3 दिन करिए अ, कि बस आप लिखिए की आपका समय जा कहाँ रहा है, रात में लिखिए या सुबह उठ के जब भी लिखिए। तो आपको ना छोटे-छोटे आपके अ, समझ जाओगे कि मैं कहाँ कदम उठा रहा हूँ, कहाँ क्या नहीं है। दूसरा, हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको ना एक वास्तविकता स्वीकार करनी होगी कि आप जो बार-बार गलत कर रहे हैं, बार-बार जो आपके जीवन में फिसलन हो रही है, वो आपकी ही चीज़ों की वज़ह से हो रही है, कोई और बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं हो रही है। तो जब आप एक वास्तविकता स्वीकार लेते हैं ना अपने, तो तब आपको समझ आ जाता है कि हाँ, मुझे अब ये चीज़ें नहीं करनी है या करनी है तो कैसे करनी है। जैसे कि आपने बताया कि आप अपने घर वालों को नहीं बता पाते हैं कभी-कभी कि नहीं घर वाले नहीं समझेंगे। आप एक बार अ, उन्हें बताइए, अच्छे से बैठ के समझाइए कि सिर्फ़ 2 दिन की बात है या सिर्फ़ 3 दिन की बात है, मैं आ जाऊँगा और उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा और मैं तो यह कहती हूँ कि जब आप भविष्य के लिए तैयारी करते हैं ना, जब आपकी लर्निंग हो रही होती है ना, तो आप बिल्कुल छोटा-छोटा अपने आप को एक कहते हैं ना कि गिफ्ट देना चाहिए कि ठीक है मैंने 3 महीने, 4 महीने अच्छे से लगातार पढ़ाई करी है। अब मैं 3 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि अ, आपका जो भविष्य है, क्या वो सही जगह पर है या नहीं है? बिल्कुल, आप 3 महीने इतनी पढ़ाई करिए कि आपका खुद से मन करे, या आपके घर वाले खुद ही समझ जाए कि हाँ ठीक है, अ, पढ़ाई कर रहा है, तो ठीक है और मैं तो यहाँ पर बोल बोलूँगी कि अ, बिल्कुल आप थोड़े से फ़ोन-वोन चलाएँ। थोड़ा-सा आप पर्यावरण में बदलाव भी लाइए कि जैसे कि आप को पहले अपने समय को समझिए, कि आपका समय जा कहाँ रहा है? जब आप अपने समश समय को समझेंगे ना, तब आपकी धीरे-धीरे जो फिसलन है, वो कम होगी। पर्यावरण में थोड़ा-सा आपके बदलाव होगा जैसे कि हम कहते हैं ना कि बाहर घूमने जाइए अ, मतलब कि थोड़ा पर्यावरण में जाइए। इससे क्या होता है आपका थोड़ा-सा फोकस बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, ठीक है अ, ए फ़ोन चलाने से ज़्यादा अच्छा भी शायद मेरा बाहर घूमना है। तो बिल्कुल आप थोड़ा-सा इन सब चीज़ में भी अ, आगे रहिए और सबसे पहले तो अपनी वास्तविकता स्वीकारिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या होगा इसका परिणाम क्या होगा? और जो भी कर रहे हैं, आप ये चीज़ अपने मन से ज़रूर सवाल करिए कि क्या ये चीज़ मेरे लिए अभी के लिए सही है? जैसे कि आपने बताया कि आप कॉलेज के समय पे अ, थोड़ा घूमने जाते थे या कुछ ऐसा करते थे। तो आप ये आज के समय पे जब आप विद्यार्थी हैं, जब आपको इतना ज़्यादा पढ़ना है, पेपर निकालना है, तो उस समय पे क्या वो अभी चीज़ करना सही है या नहीं है। तो बिल्कुल आप ये सब कुछ-कुछ चीज़ें प्रतिदिन के उसमें लगा सकते हैं ताकि अच्छा हो आपका।
अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, मैं काफ़ी ध्यान से आपकी सारी बातें सुन रहा था और कहीं न कहीं अ, मैं समझ चुका हूँ कि जो अ, शुरुआत है वो कैसे करनी चाहिए, ख़ास कर के अगर कोई गलती हो जाए। तो जी, बिल्कुल, इतने सारी जानकारी और सुधा सुझाव के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जैसा भी रहेगा मैं आपसे दोबारा ज़ ज़रूर संपर्क करूँगा।
बिल्कुल, बिल्कुल, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको चीज़े अच्छी लगी हों और आपका भी धन्यवाद, शुभ रात्रि।